Questo cantante qui si chiama Geolier, ehm, cantante napoletano, ehm, io l'ho scoperto praticamente ai suoi debutti. Ehm, sono stato per per dirti
Sì. Che non sono sono abbastanza recenti, mhmm, credo che sia un cantante molto giovane.
Ehm, 11 anni fa più o meno, 11 anni fa. E io so' nato sì, sì molto contemporaneo, io so' nato il suo primo concerto dove eravamo in 50 per farti capire. Quindi <chuckles>
Mh. Quindi contemporanea. Ah! <chuckles> Okay, quindi lo supporti dagli dagli inizi, dall'esordio. E come l'hai conosciuto?
Esatto, esatto, anche se ti devo dire che mah, su YouTube, ehm, perché, mhmm, stava girando questo suo freestyle in dialetto, ehm, io comunque c essendo napoletano lo capisco il il dialetto della ehm, in cui in cui stava cantando, e nulla mi sono interessato. Poi ha fatto uscire le prime 2, 3 canzoni che erano molto, molto trash, no, nel senso, ehm, eran molto spinte.
Mh. Mhmm, cosa intendi, vo volgari o no, non credo.
No, no, nel senso che parlavano di soldi, parlavan di rispetto, parlavano di tutte queste cose qua, e io non sono molto un tipo da uhm, da quelle canzoni. Piacciono più canzoni
Okay. Cioè parlava di della vita da strada.
Sì, esatto, esatto, esatto, esatto. A me piacciono più canzoni sai che hanno un una storia dietro, ti raccontano qualcosa e parlano magari di co di un'esperienza che ha vissuto il cantante, ma esperienze vere.